Ну, мы, конечно, напишем ему наши какие-то вещи, но, а, конечно, мы не не всегда, то есть рассчитываем на то, что он ответит. То есть у меня, к примеру, такое было. Я сам таким человеком был. То есть я, а, поехал на природу на 2 дня без телефона. Такой цифровой детокс провел с друзьями. И сказал, как бы то, что, а, вот как бы ребята там, а, на в моем стартапе то, что я вот так себе решил. Они сказали: "Хорошо". И, соответственно, я им оставил, конечно, телефоны друзей, чтобы они могли им там в крайнем случае позвонить, чтобы я, может быть, мог дать какую-то реакцию, да, а, я, естественно, с раб вот, с Да, я с природой, естественно, там не смогу работать, но, может быть, я бы там постарался побыстрее закруглиться, приехать, что-то, короче, такое, если это экстренно было бы. Но в конце концов оказалось то, что ничего такого не произошло. Они, конечно, мне написали каких-то там, а, отчетов, каких-то и моих, э, требований ко мне, что мне нужно сделать, но это всё было в асинхронном формате. То есть то, что я это отложил по сути как бы на 2 дня жизни, то это ничего, э, не изменило. То есть не критично то, что я 2 дня не работал. Просто мне нужно за эти 2 дня поработать потом.
М. Так. Э. Но это если если прям совсем что-то срочное, да? Мгм. Не критично было. М, я поняла. То есть усиленно, усиленно тебе нужно поработать. Вот, э, эти отработать, так скажем. Мгм, мгм.
Ну, просто выполнить задачи. Да, просто выполнить эти задачи. То есть они считали то, что я их могу выполнить за то время, за которое они мне их там надавали, но меня тогда не было. Соответственно, мне надо найти время в другой день их выполнить.